Hm, privat, aber nicht mit der Arbeit, ne.
Mhm. Ja, ja, ja. Privat so? Wie das denn? Erklär mir das.
Ja. Ähm, privat auf jeden Fall. Also, so vom, äh, Druck u im Leben generell und und Stress
Ja. Mhm. Ja. Ja, ja.
äh, und, äh
Mhm.
und Angst. Ähm, aber es hat äh, hm, es hat vielleicht s finanziell hat wa hat reingespielt, aber war nicht das war nicht jetzt auf die Arbeit bezogen, dieses Burnout, ne.
Ang Ja. Ja, ja. Ha.
Hast du's bei der Arbeit erlebt?
Ja, ja, habe ich schon erlebt. Ja. Ja, jahrelang und und
Also, dann hast du grad von Erfahrung gesprochen?